Donc en fait, heu, moi je suis confronté, heu, à un problème, c'est que j'ai peur, heu, d'échouer. Heu, du coup dans dans certains projets et ça m'empêche de les lancer vraiment concrètement et du coup, heu, voilà j'aurais sûrement besoin de quelques, heu quelques conseils pour pouvoir avancer. Parce que voilà ça me bloque quand même dans ma vie, heu, de tous les jours.
Alors je déjà je compatis. Je vois que ça t'a vraiment, heu, touché et que ça te touche. Hem. Alors je suis là du coup, je t'écoute. On va commencer par, heu, une question qui est simple et généraliste, c'est, heu, est-ce que tu as une idée de projet en tête qui, heu qui te fait dire, heu, que justement cette peur elle te elle t'a fait échouer ce projet? Ou c'est tout le temps?
Merci. Oui. Oui. Beh oui ju justement oui, j'ai un projet, heu, assez précis car heu, voilà je suis, heu, compositeur de de musique électronique et beatmaker, depuis plusieurs années, mais jusque s jusque là c'est en tant qu'amateur et heu, c'est vrai que je réfléchis à peut-être, heu, un jour vivre de ma passion, mais le fait de ouais j'ai j'aimerais beaucoup mais le fait d'être, heu heu, exposé au public et d'être jugé par rapport à ce qu'on crée, heu, en face du public et bien ça peut faire, heu, ça m moi, en tout cas personnellement ça me fait un peu peur.
D'accord. C'est génial! D'accord. D'accord, c'est le fait, heu, si, heu, si je dis pas de, heu si je comprends bien, c'est en fait c'est le regard des autres sur, heu, la composi une composition, en tout cas tes compositions de musique.
Oui. C'est ça, parce que finalement quand on compose de de la musique et qu'on la diffuse au public, heu, on diffuse, heu, ses qualités. Enfin on diffuse, heu, son ses compétences, son savoir-faire et on est, heu, jugé là-dessus quelque part. Heu, si le public, heu, n'aime pas la musique, bon on peut, heu, le prendre personnellement et se dire: «Voilà, est-ce que mes compétences sont faibles? Est-ce que ma musique est médiocre? Est-ce que ma musique est mauvaise?» donc ça peut toucher un petit peu, heu, l'ego, l'âme. Heu, même si, bon, voilà, il faut réussir à dépasser tout ça mais, c'est pas toujours simple.
Je comprends, bien sûr, mmh. C'est vrai. Je suis je su suis totalement d'accord avec toi et je te comprends totalement mais, hem, là aujourd'hui par exemple par rapport à ce projet-là, où tu en es?
Mmh mh. Oui. Et bien, j'ai commencé franchement j'ai quand même commencé à mmh, à m'accomplir dans cette, heu, voie parce que j'ai créé ma petite, heu, micro entreprise et heu, du coup voilà, heu, j'ai j'ai eu quelques, voilà, quelques personnes qui m'ont approché pour travailler de la musique avec moi. Heu, donc heu, il y a certains moments ça fonctionne, certains moments un petit peu moins. C'est par vagues. Mais je sais que c'est un c'est un domaine très particulier comme, heu, comme métier. C'est-à-dire c'est un métier où on est obligé de faire ses preuves, ça ne fonctionne que comme ça. Tant qu'on n'a pas fait ses preuves et qu'on n'a pas été entendu, heu et bien, heu, voilà, on n'a pas vraiment de travail, on n'a pas vraiment d'opportunités, donc heu, c'est quelque chose qui se fabrique sur le temps, quoi. C'est c'est très compliqué.
D'accord. Bien sûr! C'est tu s c'est aussi, heu, un peu une, heu, une, heu, une mise à nu quelque part. La mu la musique, qu'est-ce qui qu'est-ce que te heu, beatmaker, heu, si si je comprends bien, on est d'accord, c'est tout ce qui est instrumental, in instrumental quoi. C'est ça?
Ouais c'est ça. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Je crée les instrus, heu, je travaille, heu sur, heu, PC, hein, sur ordinateur et heu, voilà, avec des logiciels. Ça fonctionne par logiciel et on branche quelques quelques machines dessus. Enfin de type synthétiseur, quelques petites machines pour des effets, des choses comme ça et heu, au final, heu, voilà, il faut apprendre à maîtriser tout ça et on finit par créer, ouais, des instrumentales, heu, de A à Z. Donc heu, c'est vraiment un
D'accord. OK. D'accord. Des instrumentales qui te qui te correspondent, quelque part. Il il y a il y a un morceau de toi que tu donnes.
Ouais! Après au tout au tout départ, ouais. Bien sûr, ouais, toute il y a toujours un style, on a toujours une, heu, patte au final. Heu, quelque chose qui, heu, est qui vient de soi-même, qui vient de sa propre âme. Quelque part c'est un peu livrer son âme, heu, c'est une v c'est beaucoup lié aux émotions qu'on a à l'intérieur de soi aussi la musique
Mmh mh. Je comprends, je comprends.
dans dans les moments où on est plus, heu, joyeux, heu, la musique elle se elle va aussi, heu, s'inspirer de cette énergie-là et dans les moments où on sera un peu plus triste, heu, je suppose en tout cas que, heu, pour ma part, heu, la musique qui en sortirait elle serait peut-être un peu plus sombre quoi, un peu plus marquée par cette émotion.
Je suis d'accord, mais je sens que tu es touché par rapport à ça.
Bah, c'est vraiment une passion et disons que, heu, j'aimerais beaucoup, heu, trouver le moyen de de le développer pour que je je je puisse en vivre. À l'heure actuelle, heu, je suis quelqu'un d'ordinaire avec un métier ordinaire. Donc, heu, heu, voilà, on on essaye de de se se permettre de rêver encore un peu.
D'accord. Ah, le rêve, c'est il y a le le rêve, c'est quand on dort, on on on le rêve et quand on se lève, on va réaliser son rêve.
Mais c'est ce serait l'idéal. Enfin, on essaye, heu heu, dans la vie, on essaye quand même de de ne pas abandonner, heu, continuer à y croire et heu, et essayer d'aller jusqu'au bout. Heu, mais, heu, le concret, c'est c'est compliqué aussi, la vie, heu, concrète, c'est-à-dire tout simplement, heu, devoir se nourrir, d devoir se loger, heu, voilà gagner sa vie, gagner sa vie, heu, faire subsister sa famille. Donc la réalité nous rattrape vite, la réalité nous rappelle, heu, que bah, effectivement le nerf de la guerre, c'est quand même, heu, un petit peu les revenus quoi.
Je comprends. Bien sûr. Tout à fait, après faut, faut scinder les 2. Mais quelles pensées ou images te viennent en tête quand, heu, tu t'imagines échouer?
Bah heu, en fait heu, disons que, heu, j'ai pas de pire scénario. Heu, ce que je m'imagine, c'est, heu, uniquement de rester dans ma vie, heu, classique, dans ma vie standard de tous les jours. Mais ma vie standard de tous les jours n'est pas un échec. C'est juste que, heu, elle vend pas de rêve. Elle est tout à fait ordinaire. Un travail ordinaire, un métier ordinaire, heu
C'est qu? Qu'est-ce qui t'inquiète au fond? C'est c'est heu, c'est plus, heu, l'aspect, heu, rester dans cette vie-là? Ou c'est plus, heu, l'aspect du regard? Au début tu me parlais du du regard. Heu heu, du du du regard des autres. Donc il y a ça. Et là tu viens de me dire, c'est aussi, heu, rester dans cette vie, heu, a a avec le travail que tu que tu effectues actuellement.
Mmh. C'est vrai. Mmh. Ç ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Quelque part c'est, quel est le pire? Qu'est-ce qui serait le pire pour moi? De m'exposer au jugement du public? Ou alors, de rester, heu, figé dans cette existence, heu, qui n qui ne m'épanouit pas? Heu, c'est une excellente question. Franchement, c'est vrai que je crois que ça vaut le coup, de se confronter, heu, au regard du public. À l'écoute du public, notamment. Ça vaut le coup, je pense. Je préférerais, heu, je préférerais me lancer, heu, quand même.
D'accord. Donc on est plus on est plus sur la peur, on est plus sur la peur de rester dans la vie actuelle, plus que dans le plus que dans la peur du public. Mais il y a ce côté, regard du public, on se lance un peu dans le vide. Du moins tu te lances un peu dans le vide. C'est ça?
Heu. Ouais, je ça. Bah heu, surtout, je be ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et surtout, heu, je me lance, heu, je me lance, heu, sous leurs regards quoi, sous leurs, heu, sous leurs regards, sous leurs jugements, sous leurs critiques. Et la réalité et peut-être qu'elle peut être, heu, brutale quoi. Peut-être que la réalité qui qui va venir, heu, de ce public-là, va être que finalement, heu, je suis pas, heu, assez bon ou alors que ma musique est mauvaise. Enfin, j'ai on a peur des mauvais retours. On a peur de <smacks lips> de tout ça.
D'accord. C'est touchant de c'est touchant de te voir vivre, heu, cette situation et je comprends que tu es et je comprends que tu es, heu, tiraillé entre, heu, entre entre les 2.
Mmh. Ouais. Bah, mais déjà merci pour de pour ton écoute, heu, je j'entends bien que tu es à l'écoute, mais heu, mais heu, oui c'est vrai que c'est c'est une situation qui me tient, heu, heu, tout de même à cœur et heu, mais c'est j j'apprécie bien la question que tu m'as posée juste avant ca parce que c'est une réflexion, heu, que moi même je ne m'étais pas forcément faite. Finalement, en pesant le pour et le contre, heu, qu'est-ce que je préférerais? Est-ce que je préférerais, passer à côté de de tenter ma chance, heu, quitte à avoir des regrets à la fin de ma vie? Ou alors, prendre le risque d'être d'être jugé. Mais on ne vit qu'1 fois, quoi. Quelque part, c'est un peu ça le la ph la la philosophie.
C'est avec plaisir. Je suis d'accord. J'ai j'ai une question, est-ce que tu as déjà tenté quelque chose de similaire? En gros, est-ce que tu as déjà ressenti cette peur d'échouer dans un autre projet? Que ce projet là qui est qui est ton projet de vie, à ce que je comprends, mais heu, mais est-ce que tu tu avais déjà été confronté à à ce genre de situation et comment ça s'est passé?
Mmh mh. Moui. Heu. Non vraiment, heu, j'en ai pas vraiment le souvenir, d'avoir été, heu, heu, confronté, hem, à l'échec, heu, de cette, heu, façon là. Puisque, heu, voilà comme je te disais dans ma vie de tous les jours, heu, j'ai une existence quand même assez, heu, ordinaire et basique et donc j'ai jamais, heu, vraiment été, heu, heu, l'initiateur d'un projet important comme celui-ci ou quelque chose que moi même j'ai j'ai créé. Heu, jusque-là, j'ai j'étais, heu, voilà une personne tout à fait, heu, standard avec un métier standard et ce ce domaine de la musique c'est la toute 1re fois que je vais vraiment, heu, prendre le risque de montrer quelque chose de de moi-même, à des gens, à des inconnus et voir à tout le monde au au monde entier.
Je comprends. Je vois en tout cas que c'est pas facile pour toi et que et que ça te touche. Hem, je vais je vais je vais je vais te donner déjà une on va dire une c ant une clé que tu pourras utiliser, heu, à bon escient. Hem. Tu m'as parlé tu m'as parlé d'échec.
Mmh. Avec plaisir. Oui.
Faut savoir que il y a un adage, c'est, heu, c'est un dic c'est une citation de de Pierre de Coubertin, qui disait que qui dit que en fait dans la vie
Oui.
soit on gagne soit on apprend.
Mmh mh. Superbe. Magnifique.
Ça veut dire que finalement l'échec, c'est juste une tentative, que tu as peut-être, heu, mal, heu, jauger ou qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé mais c'est en soi, c'est pas une fin. L'échec n'est pas une fin. L'échec, c'est une étape.
Ouais. Mmh mh. Oui.
C'est la suite, c'est c'est certainement même la succession d'échecs, finalement, qui fait la réussite à la fin.
Oui, c'est vrai que finalement, heu, essayer sans arrêt, c'est quelque part une petite réussite, au final, sans a sans jamais abandonner.
Exactement. Est-ce que tu as déjà songé à diviser le projet en en petites étapes? Faire des petites, heu, petites compos et et les faire couter écouter, par exemple, à tes proches?
Mouais, c'est en fait, oui, n te naturellement, ça m'arrive de le faire, heu, puisqu'en fait je c'est c'est ma passion, j'en fais tous les jours mais heu, j'ai pas vraiment de plan concret mais j'ai la passion en tout cas.
En tout cas, je te conseille de travailler sur ça, sur le fait de diviser le projet, de le donner à des à des à des proches pour te donner confiance et petit à petit le faire grandir, travaille aussi sur la sur le fait que ton travail en soi, c'est ton travail alimentaire qui te rapporte de l'argent et cetera et tout et heu, dissocie les 2, c'est très important. Il y a un moment pour tout, il y a la réalité et les rêves.
Oui. Oui. D'accord. Oui. Oui, oui. Ça marche. Je te remercie pour tes conseils en tout cas, merci beaucoup pour tout ça.
Avec plaisir. Avec plaisir.
Passe une bonne journée, merci.
Au revoir.